Kak, jujur aku tuh, eee, kalau dibilang waktu istirahat kayak, apa ya, dibilang gak ada ya juga gak ada gitu, Kak. Karena aku tuh, eee, dari pagi itu kan udah mengurus rumah tangga ditambah mengurus anak nih. Nah, biasanya saat-saat aku udah mo mulai merasa tenang itu kalau aku udah mengerjakan pekerjaan rumah dan udah, eee, memandikan dan memberi makan anak, Kak. Nah, di situ aku mmm, di situ aku bisa mulai ngonten nih. Tapi saat melakukan membuat konten ini, eee, membuat, eee, apalagi take video ini ak kadang anak aku tuh gak lagi anteng gitu loh, Kak. Jadi mmm, kadang mengganggu gitu lah, Kak. Iya. Betul.
Oh, iya. Iya. Iya. Oke. Ya. Oke. Paham paham paham ya mmm. Distraksi ya, ada distraksi tetap namanya, namanya, eee, masih balita pula gitu ya, aku paham banget dan ditambah mungkin sampai siang-siang ada aja ya, kadang-kadang yang mungkin paket dateng, atau apa gitu. Itu kan hal yang hal yang lumrah banget ya, aku paham banget nih. Oke mungkin sebelum aku memberi saran, ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Eee, apa ya, eee
Bener banget, Kak. Boleh boleh.
beberapa tugas itu bisa ada yang didelegasikan gak? Atau d mungkin dikerjakan dibantu ama orang, atau nggak mungkin ditunda dulu gitu, Kak?
Sejauh ini, mmm, aku belum pernah mendelegasikan juga, Kak. Kalau, eee, itu membuat video konten itu pasti aku handle sendiri ya. Betul, ha handle sendiri. Dari kayak membuat, eee, video sampai buat naskah dan editing pun aku sendiri gitu. Nah, kalau, eee, pekerjaan yang malam hari juga itu aku harus mengerjakan sendiri, mungkin yang anak ini ya kadang bisa dititipin dulu gitu ke neneknya paling kayak gitu, Kak.
Oke, hmm. Harus ya, harus sendiri ya. Oke, iya.